Mmh mh. Mmh avec cet air frais marin, heu
Et heu, ben, tu as l'impression, en fait, de courir plus vite ou d'avoir une meilleure oxygénation, ouais, parce que tu es, heu, tu es, voilà, dans l dans l'environnement qui fait que tu as tu prends du plaisir.
Tu tu t'es renseigné, s'il y avait un vrai impact scientifique derrière ça, ou si c'était, heu, juste un effet placebo?
Non, je me suis pas renseigné mais à contrario, tu aller, heu, je suis allé un petit peu, heu, à Paris, heu, pour, heu, découvrir, heu, la ville avec mes enfants et cetera, et en fait, heu, ben, là par contre j'ai ressenti la pollution, tu vois?
Ouais. Mmh mh. Tu as ressenti l'effet inverse.
Ouais.
Ouais, hem.
Bah, pour autant je s je je sens pas forcément le bienfait quand je suis chez moi, mais quand je suis allé, heu, à Paris sur le périph et cetera, oh, l'odeur de f de f l'odeur de fou dans la voiture, j'étais pas bien, enfin, il faisait chaud, j'avais envie d'ouvrir les fenêtres mais en même temps j'osais pas parce que, bah, ça puait quoi et puis, bah, je sentais que c'était pollué et en fait, heu, c'est là que tu te dis, bah, finalement, j'ai de la chance d'habiter, heu, dans un environnement qui me plaît, quoi.
Ouais, à la comparaison, t'a ça t'a tout de suite marqué, quoi. Ouais, près de la dans un environnement sain, ouais, et quel rapport elle a, mmh, tu disais, heu, justement, que tu alliais souvent, est-ce que tu retrouves quand même du plaisir ou tu as une sensation d'habitude à force d'y aller autant de temps?
Bah, non, il y a toujours une forme b ouais, il y a tu il y a il y a for
De la mer, je parle, hein, pas de Paris. <laughs>
il y a forcément une forme de plaisir parce qu'en fait, c'est c'est très varié. Hem, la l la côte, en fait, tu peux même si c'est un environnement rocailleux, tu p tu peux avoir des petites plages, tu peux avoir des petites criques. Heu, les courants sont pas les mêmes, les les températures sont pas forcément les mêmes, heu, si tu fais un petit peu de pêche, heu, tu trouves pas forcément non plus les mêmes espèces aux mêmes endroits donc en fait, c'est vite, heu, c'est vite dépaysant et tu te retrouves vite dans un environnement, en fait, à découvrir, donc heu.
Mmh mh. Mouais. Ça t'arrive de de toujours découvrir de nouveaux endroits, malgré le fait que tu habites là-bas, depuis, heu, pas mal d'années, quand même?
Bah, oui parce que, heu, bah, alors, dans mon dans mon dans mon petit coin local, heu, pas forcément, heu, beaucoup de grosses découvertes
Ouais.
mais heu

Ouais, forcément, ouais, tu p peux travailler à 19-20 C°, heu, tu peux avoir hyper froid. J'ai envie de te dire, c'est un peu si je peux si je peux comparer, c'est un peu comme quand tu travailles chez toi, l'hiver, à dix neuf-vingt degrés et qu'il pleut dehors
Ouais. Ah, c'est dingue! Mmh.
tu as la même température et il fait soleil dehors et ben tu as pas l'impression en fait, de ressentir la même chose. Parce que, heu, du coup, quand tu vois du soleil, tu te dis: «Ah ben, il fait beau et cetera», alors qu'au final, il fait la même température.
Oui. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, ça joue un petit peu sur toutes les tous tous les é les émotions. Ouais, ouais, c'est c'est dingue.
Ouais, je pense que le cerveau, il est conditionné justement par, heu, par ce te côté visuel aussi, ce te côté sonore. D'ailleurs, nos sens sont en grande partie responsables de, bah, justement de nos émotions et heu
Ouais, bien sûr.
et ça y contribue en fait pleinement et et moi en tout cas, ça me plaît d'avoir ça quoi, bon.
Et toi, le fait de mettre, heu, ouais
Et je crois qu'a à l'origine, c'est des petits bougies anglaises, tu vois?
ah oui, d'accord. Ouais, ça vient d'Outre-Manche. OK.
Il me semble. Ouais, alors peut-être qu'en Angleterre, ils ont pas beaucoup de soleil et que zut, ils utilisent ça pour se réchauffer, mais heu, <laughs> donc je sais pas trop, mais en tout cas, moi c'est des petites bruits, en fait qui qui permettent de de se recentrer, tu vois? J'avais une grand mère
D'accord, ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Ça aide, heu, ça aide pour ta concentration, tu tu trouves?
ouais, j'avais une grand-mère, moi, c'était c'était c'était le chat qui ronronne.
Ah! Alors, oui, ça, par contre, c'est pas comme la bougie, tu peux pas l'allumer quand tu veux. <laughs>
Non, mais par contre, heu, bah c'est un bruit dans une maison, heu, qu'elle avait besoin pour, heu, justement, heu heu, se sentir peut-être en je sais pas, en sécurité, heu, accompagnée, et cetera.
Ouais, heu, se sentir accompagné, se sentir aussi en en confort aussi peut-être? Parce que le chat qui ronronne, c'est ça peut être synonyme, heu, de de confort, de sécurité et ça ce peut être intéressant de voir ça, comme ça également
Ouais. Donc, ouais, il y a pleins de pu ouais, je pense tout à
et hem, toi, tu en as un neutre, un petit bruit, comme ça?

Heu, c'est t enfin, moi, je je, j'adorais ça. Je je comprends que c il y a des gens, ça puisse déranger
Ouais, c'est vrai, il y en a, ça les dérange, heu.
parce que, bah, du coup, c'est pas forcément, heu, agréable, mais moi, j'adorais ce bruit, en fait, un peu continu et en même temps, sourd. Heu, tu as la pluie qui tombe parce que, bah, je sais pas si ça me berçait ou autre chose, mais j'aimais bien, en tout cas, heu, ces moments-là et aujourd'hui, beh, j'ai plus de de fenêtre, heu, qui donne, comme ça, sur l'extérieur donc j j je peux plus avoir un peu heu
Mmh mh.
heu, bah, cette expérience-là, mais en tout cas, c'est une expérience qui m'avait marqué, ouais.
Ouais, d'accord et hem, du coup, est-ce que tu mets des bruits sur YouTube d'eau qui tombe sur heu, il y a des il y a des vidéos comme ça qui existent de bruit de pluie pour t'endormir ou tu non, tu préfères le bruit naturel.
Non, je suis pas du tout, heu, non. Non, non, non. Ouais, non, heu, je suis pas trop, heu, je suis pas trop bruit comme ça. Alors j'ai j'ai fait un peu de méditation, tu vois? Heu, sur des applications et en fait, tu retrouves vachement ces bruits, heu, d'une source, par exemple, heu, un bruit de vent, un bruit de c'est vrai que c'est c'est maintenant que tu le dis, c'est assez associé à
Oui. Ouais, ouais, c'est vrai.
à l'aspect, justement, caler caler est sa respiration sur les éléments naturels, mais c'est pas quelque chose que je fais, heu, où j'ai p j'ai pas ma playlist bruit, heu, si tu veux, heu, bruit du quotidien. Non, non, non, je préfère, heu, je préfère aller prendre l'air et puis ressentir réellement les choses.
Mouais. Mouais, ça t'intéresse pas. Ouais, ça t'intéresse pas plus que ça. Mouais, mais tout à fait, et hem, si tu avais 1 seule émotion à retenir de ce qui se passe quand tu mets les les pieds dans le sable, ou les pieds sur les rochers, et que tu entends la mer qui q se casse sur les rochers, ça serait quoi?
Mmh.

Ouais, ouais, ah, bah, forcément, heu, il y a ça et puis en fait, quand tu as, heu ch enfin, quand je suis dans une région, en fait, il y a pas que du sable, donc c'est plein de rochers et cetera et en fait, heu, tu as cette terre iodée et tu as aussi, heu, un peu l'odeur des algues, tu sais? C'est une odeur un peu particulière, des fois pas très agréable oui et et heu, des fois, en fait, heu, ça t'amène, heu, cette petite odeur, heu, bah, de verdure iodée et et ça amplifie justement ce cette sensation de bien-être, en fait, quand tu entends la petite vague qui va cogner contre le rocher, heu, ah c'est hyper apaisant, quoi.
Ouais. Tu aimes bien ça? Mmh mh. Toi, tu Oui, c'est c'est vrai, ça peut être fort. Tu préfères quoi, toi? Tu préfères les plages de sable ou alors les plages de roches?
Heu, moi, je préfère les plages <blows air> plutôt de plutôt de roches, heu, parce que j'aime bien, heu, comme je fais avec mes enfants, grimper sur les rochers, aller, heu aller, heu, voilà, heu, trouver dans des petites martres ou des petites crevettes, heu, et puis aller au bord de mer, tout de suite tu as la mer qui vient se
Ouais. À marée basse.
s'échouer, en fait, sur les rochers, du coup, ça te crée des des petites émulsions, enfin, tu tu as toujours, en fait, quelque chose à regarder.
Tu trouves ça oui, tu trouves ça plus vivant qu'une, heu, q qu qu'une plage de sable où tu as l'impression que la mer vient un petit peu, juste, heu, s'endormir sur le sable.
Ah ouais. Bah, oui, oui! Bah, une plage de sable quand tu veux te baigner ou quand, heu, tu as vraiment cet objectif d'aller profiter de faire une partie de raquette, heu, profiter avec tes enfants, enfin je veux dire c'est super bien, mais au-delà de ça, moi, j'ai moins les yeux grands ouverts
Oui, ça a ses avantages. Oui, oui, tout à fait.